Ay matagal na po yun mga 1 year ago, hindi na po kami kaibigan yan na po yung ending.
Ay! ganun, hindi na kayo magkaibigan dahil diyan.
Hindi na po opo, hindi na po. Hindi naman po <laughs> dahil dun madami pong ano mm dahilan.
Kahit na, Kahit nasa dulo parang tinulungan mo pa siya i-keep yun kasi secret yun, eh.
Mm.
Ay may intimate para hindi masira yung ano niya. Image, <chuckles> imahe.
Okey. <chuckles>
Ganon, pero syempre parang sa kanya ay yun nga parang wala na yung wala na talaga yung tiwala ayon.
Wala akong problema dun. Baka naman nahihiya lang siya sayo kasi possible yun.
Eh, hindi kasi parang makapal pa din yung mukha, chari.
Mm, i i in some in some way oo.
Ganun talaga. Wala na, eh.
Meron namang ganun, kasi alam mo ang tao hindi lahat ng nakikita mo sa panlabas yun din yung nasa loob nila, so, ah, madaling ipeke ang emosyon.
Ayan pero ang masakit lang talaga nawala na nga yung tiwala mo I mean parang napapasayang ka pa dun sa pagka kakaibigan niyo. Syempre, matagal din, eh.
Ah ganon naman talaga ang kaibigan.
Pero ang dami na kasi. Oo.
Mm, they come and go. So walang permanenteng kaibigan parang ganon. So, hmm.
Oo, ya. Okey na ngayon mas taw parang mas malamang <chuckles> yung pagkakaibigan niya.
Mm, ganun yun kaya oo masakit, siguro nag invest ka sa pagkakaibigan niyo, pero ganon talaga ang kaibigan ako nga, eh, ang dami ko rin naging kaibigan, eh, may mga naging bestfriend din ako.
Oo. Grabe pala yun pangatlong tanong ah <laughs> I mean.